Mmh, je pense que, heu, la sensation de satiété, comment dire ça? La c'est parce qu'on, heu, on culturellement, heu, on oblige pas forcément enfin, ça ça dépend des cultures, hein, et ça dépend des familles aussi, mais on nous oblige pas forcément à manger, heu, genre à finir, tu vois? Mmh, tu vois.
Mmh mh. Ouais. Mais À finir? Ah OK. Ah bah chez nous, on nous o forçait à finir.
<chuckles>
Ouais, donc, heu, d'où, heu, la prise de poids considérable. <laughs> Mais ouais, ouais. <laughs>
Ah oui, mais attends attends. On on vous, heu, obligeait à finir, mais est-ce qu'on vous, hem
Ouais. Mmh. Mmh mh. Dis moi.
comment dire ça? Hem, est-ce qu'on vous, heu, quand on vous obligeait à, mmh, comment dire ça, heu? Vous vous choisissez la votre quantité quand même, là, amant de de ce que vous pouvez manger?
Non! En s en fait, franchement, on ne choisissait pas. En fait, heu, mon père, il a un souci. Tu vois, ma mère, encore, ça va, mais mon père, il a un gros souci de pour l'alimentation, mais en fait, heu, il il pense qu'on meurt de faim alors il nous met les grosses assiettes, heu, d'adultes. Tu sais quand on était enfant.
<laughs> <laughs>
Ouais et il nous forçait à finir, tu vois? Donc heu, ouais, laisse tomber, mais en fait, heu, lui ce qu'il a il mourait de faim quand il était jeune, tu vois?
OK, un peu, heu. Ah! OK.
Il a ce traumatisme-là, tu vois? Et en fait, heu, par exemple s'il y a une table, il voit qu'elle est pas fournie, qu'il y pas grand chose à manger mais en fait, il va faire la il va bouder.
Mmh mh.
Il, heu, i ouais, il va perdre l'appétit, en fait. Ouais, ouais, ouais.
Ah ouais, il va il va bouder? Et OK OK, donc heu
Ouais, et je p et je pense c'est, ouais, c'est son traumatisme d'enfance où il avait rien et là, aujourd'hui, heu, il veut donner tout quoi.

En fait, quand on, hem, quand on <clears throat> quand on fait le ramadan, on c'est là qu'on voit à quel point la nourriture elle a une importance, parce que tu ne la manges pas, en fait, constamment. C'est pas quelque chose que, voilà. Donc ça le fait de faire le mara heu, ramadan, ça permet d'avoir une certain recul sur, heu, les choses, sur ce qu'on va préparer et on gaspille pas
Oui. Ouais. Tout à fait. Mmh. Oui. D'accord. OK, je vois.
voilà. Tu as pas tu as p on n'a pas le droit, quoi. C'est c'est c'est ce qu'il faut et hem et heureusement que, heu, on est toujours là en train de enfin, ou heureusement qui comment je dirais? Heu, elle nous heureusement qu'elle nous a enseigné ce genre de choses parce que je pense que, heu, personnellement, j'aurais, heu, j'aurais gaspillé de l'argent, quoi.
Mmh mh. D'accord. Bah oui, c'est vrai. En fait, heu, en en fait, on se rend pas compte, parce que, tu vois, heu, quand tu es petit, heu, ça vient, tu vois? La la la l heu, la nourriture vient à toi. Parce que c'est les parents qui achètent et tout, qui te donnent, tu vois? Tu te rends pas compte qu'en fait l'effort qu'on leur fourni, enfin l'effort que les parents ont fourni, heu, pour acheter, en fait, cette nourriture là, tu vois? Donc c'est pour ça que, heu, les enfants, c'est bien de leur faire comprendre dès le plus jeune âge, en fait, que, heu, il faut respecter la nourriture et que voilà, il faut pas la jeter. Tu vois?
Mmh. De mmh. Oui. Mmh mh. Oui. Il faut pas la jeter, ouais. Et hem, après je pense pas que le fait de montrer des gens des des gens en train de <clears throat> soit la soit les c'est ch je suis pas sûre de ouais.
Mmh mh. Mmh mh. De souffrir, de mourir de faim, heu, ouais je je sais, je sais et mais bon, j'avais pas d'autre solution. <laughs> Pour le moment. <chuckles> Ouais, ouais.
<laughs> N hé OK. Mais, mmh, vraiment, je je pense qu'utiliser des superstitions des choses comme ça et tout, heu, heu, ça permet d'avoir, hem, comment dire ça? De pas utiliser des duma des images trop choquantes
Mmh. Ouais. Ouais, peut-être. Mmh mh. Ouais.
heu, des des, heu, des sujets, d'aborder des sujets trop, trop choquants et en même temps, hem, pas non plus faut faut pas non plus qu'on qu'on instaure une certaine terreur.
Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que le le truc c'est que les superstitions, en fait, heu, ça ça peut être, heu, bie bon et heu, pas bon dans un sens où, heu, ç ça peut aussi traumatiser l'enfant. Après, heu, mes images aussi, heu, que je montre de la réalité des choses aussi, ça peut être, heu, autre chose, tu vois? Mais, heu, comment dire? C'est que, hem, pour le coup les enfants, heu, ils voient la réalité, tu vois? Il faut ils ils c'est c'est pas qu'ils ont pitié mais ils disent: «Ah ouais d'accord, OK». Tu vois, par exemple ma fille, heu, maintenant comme mon mon fils il il gaspille, et ben, elle lui dit: «Mais tu sais que, dans le monde, il y a des enfants qui n'ont pas et tout et toi tu tu tu rechignes, heu, sur des épinards». <chuckles> Donc, heu, ouais. Ouais. Ouais, ouais. <chuckles> Ah, ouais. Elle lui dit elle lui dit ça, donc, heu, tu vois, heu, heu, elle dit, heu, voilà, c'est que chaque chose est là, heu. Elle a compris, hein, ma fille, hein? Depuis plus depuis plus jeune, elle a compris.
Mmh. Ouais, tu rechignes. Excuse-moi monsieur, hein. OK. Mmh.